हम्म, और देखें आप जिस उत्साहित होकर बात कर रही हैं, मुझे तो लगता है कि ज़रूर आपका जो इंटरव्यू है वो अ, आप निकालेंगी और जो आपकी जॉब है, वो ज़रूर आपको मिलेगी। और सबसे अच्छी बात आपकी मदर ने आपकी अ, जैसे मदद करी है आपन आपकी भावनात्मक जुड़ाव में तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत लकी हैं कि आपको जो है सपोर्ट मिल रहा है इस तरीके से और सबसे बड़ी बात तो आप देखिए, कितनी ज़्यादा अ, अपने आप को लेकर के अ, इतनी ज़्यादा अ, चिंता में हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और कॉन्फिडेंट भी हैं चिंता होने के साथ-साथ। अच्छा, तो कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे हमें जो है एक तरह से अ, सुरक्षा मिल पाए इन कामों से और हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएँ। तो इससे होगा ये ना, कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो आप पहले अ, मिरर के सामने अपने आप को जो है, अच्छे से तैयार करके और आप ऐसे बात करिए कि जैसे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठी हैं और आप उन अ, सवालों के जवाब दे रही हैं। इससे होगा ये कि आप में जो कॉन्फिडेंट है वो बेहतर है, लेकिन वो और ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा, आप इसका भी मूल्यांकन कर सकती हैं कि आप किन कामों में बहुत बेहतरीन हैं। आपका जो क्रिएटिव क्षेत्र है, वो किन कामों में ज़्यादा आप बहुत बेहतर कर पाती हैं और जो आपका रिज़्यूमे है, वो एक तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करिए कि आप जो है अपने एक्सपीरियंस हैं, वो उसमें डालिए सबसे पहले और बहुत हाइलाइट करके उनको लिखिए। उससे होगा ये कि उनका जो ध्यान है, वो उन पर ज़रूर जाएगा और आजकल सभी कंपनियों को एकदम क्रिएटिव अ, जो है एम्प्लॉयी की बहुत ज़रूरत होती है तो मुझे लगता है इसमें बहुत हेल्प होगी आपकी और अ, तीसरी बात ये है कि आप अपने आप पर भरोसा रखिए। जब आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, आत्मसम्मान से भरपूर होते हैं तो अ, जो सामने वाला बैठा होता है, उसे अपने आप ही लगता है कि आप इस काम के लिए तैयार हैं और आप बिल्कुल अपना 100 पर्सेंट देंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए अपनी जॉब को लेकर के। आप बहुत समझदार हैं आपकी बातों से और मुझे लगता है ज़रूर आप अपने अ, जो है ज़िंदगी में कामयाब होंगी, एक अच्छी नौकरी पा पाएँगी। हो
बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, धन्यवाद। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल। ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद। <chuckles> आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये सभी बातें समझाई कि मैं मेरे करियर में आगे बढ़ सकूँ और नौकरी ले सकूँ एक अच्छे टाइम पीरियड के अंदर, तो धन्यवाद इतनी अच्छी सलाह मुझे देने के लिए।